Certo, certo.
Perché poi, ehm, là inizia a diventà complicata la cosa.
No, ma infatti io penso che cioè, l'altra persona deve essere un un supporto, non un qualcuno da cui dipendere, da cui magari: "Ah io senza quella persona non riesco a fare niente, senza quella persona non so stare". Cioè, va bene ecco la relazione, però ecco, cioè, non dipendere diciamo tutto da quella persona, non, ehm
Sì. Sì, sì, sì, sì. Anche perché se poi la relazione è bella e sana, cioè ti viene voglia di farle le cose sempre co' quella persona, capito? Non è che le devi andare a cercare ogni volta a pregare, a supplicare, vengono da sé, diciamo così.
Certo, certo. Certo. Vengono da sé, è vero, è vero, è vero.
Sì.
Ehm
No, siccome io non capisco neanche quelli che si fidanzano e poi l'estate ci lasciamo perché oppure ti lasciano, perché si vogliono fa i fatti loro e poi capì a settembre tornano, ma tu povero a te, ma dove mi trovi? Da un'altra parte.
Sì. E pe No, ma i no, ma queste no, queste non non riescono assolutamente. No, vabbè, p per fortuna non mi è mai capitato, però ecco però ecco no, non mi piace, cioè una sorta diciamo di di pausa estiva, no appunto l'estate, no relazione.
No, questo neanche a me. No, ma perché tu ti devi andare a divertì ma fammi capì, ma allora tu vuol dì che con me non ci vuoi sta.
Ehm, no, assolutamente. Non
Perché n'è che io posso essere il tuo passatempo durante il resto dell'anno perché si sa, no, che il resto dell'anno ti puoi annoiare, non ci sono le solite feste, le solite cose, ma dove te ne vai a s dove te ne vai d'estate ci può rimanere pure s per me.
Certo. Esatto. Poi appena arriva l'estate. No ass <chuckles> no, assolutamente, no, ehm, cioè queste diciamo sono persone ecco da da evitare e purtroppo ce ne sono e sono persone da evitare. Sono persone da evitare queste.
Eh! Pieno. Ma pieno, pieno il mondo, proprio.
Sì, sì, sì, sì. Ehm
No sono tossiche, totalmente tossiche.
È vero, è vero, è vero. Ma invece qualcosa di positivo che hai imparato diciamo a mhmm, davanti a una relazione, diciamo qua qualcosa diciamo che ti ha fatto bene?

Sì, perché molte volte appunto si dice: "Ah no, vabbè, ehm, appunto con la mia ragazza, il mio ragazzo sto bene, ecco non voglio diciamo fargli del male, non appunto non voglio lasciarla perché appunto ci tengo tanto". Ma se poi ti tratta ti tratta male, se poi non non ti rispetta che ehm, che cosa ci stai a fare? Non
No, infatti. Fatti, cioè assolutamen ma non esiste. Secondo me deve essere anche, ehm, un compagno di giochi.
Certo.
No, perché io uhm, nella mia attuale relazione noi giochiamo tanto, ci prendiamo in giro, ehm, ci facciamo gli scherzi, ma proprio come 2 ragazzini che certe volte dico: "Eh, ci siamo proprio rincoglioniti", cioè capito. Ehm, però è bello così, cioè io non sento il peso della relazione per niente. Nonostante tu dici magari: "Eh, ma tu ci convivi, non ti pesa?" No, assolutamente no.
Certo. <chuckles> <chuckles> Oh, è bello. No, ma infatti ecco proprio il mhmm, cioè già ecco le le relazioni, uhm, sembra stiano diventando sempre più pesanti, no. Ehm, i in infatti ecco alleggerirla, no, ehm, è è è è a è qualcosa ecco che che che è giovane nella relazione che fa che fa bene, no?
Uh, sì. Ma sì, ma sì, ma già di problemi ce ne stanno tanti, se poi ce li mettiamo pure noi il carico addio e non se ne esce più, cioè.
<chuckles> È vero. <chuckles> È vero, è vero. Ehm, e e poi ecco, va bene che, a volte ecco, mhmm, posso diciamo crearsi dei malintesi, no, perché poi con tutte le relazioni cioè, uhm, uhm, con tutte relazioni posso crearsi malintesi, no nessuno diciamo, ehm, no non penso che non c'è una relazione in cui non-non magari anche u una sola volta non si creino diciamo disguidi o, ehm, e
Cioè, no, no. Sì, ma ci sta. No, ma infatti, ma poi ci sta, soprattutto all'inizio.

Eh, è vero, è vero. Infatti, questo non non mi piace, appunto, in una relazione di bisogna ehm, bisogna, ecco, cioè, t trattarsi ecco, bisogna trattarsi, appunto, a a vicenda come persone, no, ehm, e e e e da qua, ecco, deriva, penso, anche, diciamo, una una forte comunicazio una fiducia, ehm, che, se non c'è, giustamente, ecco, crolla un po' tutto, no, perché uno, diciamo, dei pilastri è proprio la comunicazione, la fiducia, il rispetto, cioè, son tutte cose un po', diciamo, legate, strette, no?
Sì, sì. Eh, certo. Sì, sì, sì, sì. Sono poi dei valori che difficilmente adesso ci stanno ancora.
Eh lo so, lo so. Ehm, oppure anche lo spazio, appunto avere un po' di spazio, diciamo, personale eh.
Perché i Esatto, bravo. Quello, pure, è un'altra cosa fondamentale. Non è che perché 2 persone convivono, stanno insieme, devono per forza condividere tutto. Li è importante avere anche i propri spazi.
Mh. Certo, certo.
Cioè, noi, per esempio, ci stanno delle sere dove io mi voglio vede' 'na cosa, lei se vo vede' n'altra, io sto in sala, lei se va in camera. Invece, quelle cose che: “No, dobbiamo vede' insieme, allora sto qua co' te". "Ma no, vatte a mette' a letto, vatti a dormì, cioè, non ti preoccupà”, cioè, io non scappo, capito?
<chuckles> <laughs> No, ma è ehm, ma è giusto, ecco, diciamo no, ma è ma è giusto, ecco, diciamo, a ahm, in qualche modo, uhm, cioè, accontentarsi, appunto. Cioè, anche se non non si va d'accordo, uhm, nello stesso tempo, ecco, bisogna andare d'accordo, no, perché, come hai detto tu, diciamo, anche se hai un problema, diciamo, anche di di canali, no, che magari, tu vuoi una cosa, l'altra persona vuole un'altra cosa, cioè, almeno se non fate: “No, vabbè, io voglio vedere quest” cioè: “Ce lo vediamo insieme”, no, no.
No, perché mi sono capitate pure persone così. Sì, sì, sì. Certo. Sì, sì, è vero, sì, sì, è vero. No, comunque, è è co è co mhmm, come si dice, continuare ad avere la la sempre la solita indipendenza e non dipendere, per forza, dall'altro.
Quindi n non costringere, ecco. Certo.